Siyempre, oo, 'yun 'yun, ay siyempre, 'yung itong unang inanakan niya artista, 'yung mga naging anak artista rin. Oo, 'di ba?
<laughs> Oh. Artista rin, ay.
Eh, ngayon, 'yung success nitong iniwanan niya, relevant na relevant ngayon.
Ayun, parang 'yan 'yung ano niya, ano, 'yung karma niya.
Hmm, 'di ba, ngayon Oo, tas ngayon siya parang, "Teka lang, anak ko pa rin naman 'yan, isali niyo ako diyan." Parang
Oh. <laughs> "Ako 'yung tatay, 'wag niyo akong itsapuwera." Mm.
Ako 'yung tatay, oo, parang gano'n. Mm. Kasi ito pa ito pa, ito na kakang andag ang dami kong alam, eh, 'di ba?. Ganyan ako kaka
Oo, kaya gusto kitang kausap, eh, malalaman ko 'yung mga scoop, eh.
Oo, dito ako na-touch sa yun nga, kasi tsismoso ko ako, eh, ang hari ng tsismoso. <laughs> Ngayon, oo, 'di ba, talaga naman, eh tas 'yung lalaki ngayon, tawag dito.
Mm. <laughs> Talaga naman. <chuckles>
Tawag dito, inimbita sa reception.
Mm.
'Yun nga, inimbita na ganyan, ganyan, pero gumagawa pa rin ng eksena, 'di ba?
Ay, ayaw tumigil, ah.
Ayaw tumigil. Oo, gustong-gusto niya talaga 'yun, 'yung parang dapat ang ang yu 'yung dapat 'yung ilaw ng 'Yung ilaw ba ng kasikatan nasa anak, 'di ba, ikakasal, eh, gusto niya nasa kaniya.
Oo, nasa kaniya. Gusto niya nasa kaniya, oo, parang siya 'yung kinakasal, 'no?
Mm. Oo, parang akala mo siya 'yung ano, siya 'yung star of the star of the na day, yung parang gano'n.
<laughs> Oo. Gusto ata maging maid of honor, eh, pero naging maid of horror.
Oo, eh ka Eto pa nakakatawa, nagpa-interview pa dun sa sikat din na podcaster na nag-interview dun sa asawa niya.